Me gustaría poder hablarte, pues, de una pequeña situación que últimamente me ha estado como rondando la cabeza. Y y es que, la verdad, mm, me gustaría po como poder alinear tanto mi vida, digamos, actual, que es como una vida que no tiene como tantas obligaciones, donde tengo como cierta libertad de de de, tanto como trabajar, como de hacer como muchos hobbies. Pero, lamentablemente, digamos que dentro de esta, como libertad que siento actualmente, no he podido como enfocarla realmente eh, en mi meta principal, que es mi proyecto de tesis. Entonces, como que muchas veces siento que tengo el chance de de poder como sentarme a escribir, sentarme a leer lo lo que tengo como preparado para este trabajo, pero entre que, me dan ganas de salir o de ver una serie o de trabajar tantito, pues como que se me van los días, se me va el tiempo, y y me cuesta realmente como hacer esta conexión entre entre mi meta verdadera y y las acciones que puedo hacer el di el el día al día. Eh, no sé si tengas por ahí algún consejillo o que conozcas una situación como similar que me ayude como a manejar mejor esta situación, te lo agradecería bastante.
Claro que sí, totalmente. Em, pues déjame agradecerte, en primer lugar, por, platicarme todo esto, por tenerme la confianza. Y claro, vamos a buscar algunas opciones, algunos pequeños tips que te pueda brindar. Y, pues, también está bien que te desahogues, ¿no? Creo que es super importante. Y, pues, nada, em, ¿qué meta es realmente, mm, tuya?
Sí, sí, sí.
Y, ¿cuál sientes que deberías tener?
Pues, digamos que si hablo de una meta como a un nivel, digamos, subconsciente, por así decirlo, creo que me encantaría poder tener ciertos avances, por lo menos semanales, este, en este trabajo de tesis, porque a veces siento que, tengo como períodos muy fuertes de desconexión de esta pues, de esta meta que tengo realmente, y que se ve reflejada como en en en los tiempos de entrega que a veces doy, a veces me tardo 1 mes, a veces 1 mes y medio, y y digamos que eso sería como a corto plazo. Y, pues, a largo plazo creo que sí me gustaría, pues, eh, no sé si, la palabra correcta es como mantener el ritmo, pero, pues, ya, digamos que el tiempo va corriendo para entregar este trabajo, ¿no? Entonces, entre más tiempo pase pues menos tiempo voy a tener como para afinar, eh, pues la calidad de este mismo.
Claro, sí, totalmente lo entiendo. Ahora, mm, algo que se me ocurre, una pregunta que me parece bastante interesante, ¿qué acciones haces hoy que sí están alineadas, aunque sean acciones, de verdad, muy pequeñas, no?, o sea, de verdad, acciones que tú consideres son chiquitas, pero qué a veces, quizás, no las valoras.
Okey. Pues, mm, creo que entre lo que puedo como seguir diciendo que no está como tan desconectado, es que, eh, muchas veces sigo como consiguiendo fuentes de información, eh, en el sentido que como que a veces me da como darme por ciertos clavados en ciertos temas, y termino siendo como conexiones tanto temáticas como como conceptuales de lo que es mi trabajo de tesis, que que a veces, siento que me pueden como ayudar a a que sea como un trabajo más nutrido. Entonces, si bien a veces no me siento a a a como a leer completamente, o a sacar como la información para para el trabajo, pues, sí voy como acumulando ciertos documentos, ciertos libros, ciertas fuentes y hasta ciertas técnicas para ir como acomodando la posible información que pueda extraer de estas.
Claro sí, okey, lo entiendo bastante bien. Okey, ahora, mm bien, ¿qué te aleja de tus metas? Es decir, no sé, a veces puede ser la falta de claridad con respecto a la meta o, quizás, el cansancio o, ¿consideras también que es el, el miedo a a fallar?
Yo creo que es una combinación justamente entre el miedo a fallar y como l la el sentimiento de libertad, te digo, estoy como en un momento donde, pues, como que no estoy muy obligado a ni a trabajar, ni a salir, ni a ni a como nada, entonces, estoy como, a veces muy perdido en en ciertas actividades como, jugar algún juego o ver películas, este, dedicarme como como a hacer como en hobbies que que realmente, si bien me gustan, pues no apoyan como tanto esta parte del trabajo académico. Eh, también, por otro lado siento, que, quizás, a veces como que me pongo excusas, bueno, no quizás no, mm, constantemente como que me pongo excusas en el día a día, como de: "Al rato me voy a sentar a a trabajar". Y de repente, pues, de repente ya estoy lavando los trastes o estoy lavando ropa, y, como que las acciones del día se me van sumando, se me van sumando hasta que ya es como muy tarde, y siento que no es como el momento indicado para, para hacer una tesis, y entonces digo: "Ah pues ya mejor mañana, ¿no? No pasa nada". Y se vuelve como un bucle en donde realmente nunca logro sentarme.
Okey. Okey, sí, de verdad es entendible, ¿no? Ahora, pues, hablando de tus emociones, ¿no? ¿Qué qué emoción sientes que aparece cuando piensas en tus metas a largo plazo? O sea, a largo plazo, no del ahorita, en el en el futuro, ¿no? ¿Cómo te visualizas con esto?
Claro. Pues, supongo que en el mejor de los escenarios sí me veo como acabando todo el trabajo teórico de la tesis, ¿no?, este, que son como el 80% de de mi trabajo. Entonces, creo que, en cierto grado, me causaría como mu o o pienso que me puede causar como mucha satisfacción, mucha alegría ver que fui como capaz de lograr, eh, un trabajo como, pues, denso, pero al mismo tiempo, sé que con el ritmo que tengo ahorita y si no lo mejoro, pues, no me va a dar el tiempo de de hacer el trabajo de campo que que es como el o el el porcentaje que resta. Entonces, al mismo tiempo, hay como cierta preocupación de que quizás tenga que pedir una prórroga, eh, y no sé si me la vayan a aceptar por por cuestiones como a veces la escuela explota en en cuestiones como administrativas. Entonces, es como un constante vaivén, puede salir muy bien o puede salir algo mal, y como que no me hace sentir tan seguro realmente de al 100% de de qué puede pasar en el futuro.
Mm, okey, claro, sí. Sí, está bien, es una pequeña visión, perspectiva desde tu punto de vista, pues, de de de, pues, de tus metas a largo plazo, ¿no? ¿Qué tú tú qué sientes que, eh eh, qué parte del proceso te resulta más pesada o más confusa actualmente?
Yo creo que es muy pesado, justamente, iniciar, así como realmente ponerme como en el en los sentimientos como necesarios o como en en el lugar necesario como para inspirarme a a tener como un bloque largo de tiempo para poder como leer, procesar la información, escribirlo. Porque, eh, muchas veces, eh, pues, vas pensando como la información y las las oraciones pero, pues, trasladarlas, digamos, a al documento sí se sí se me hace como un un momento complejo, ¿no?, donde estoy como borrando oraciones, revisando sintaxis, eh, viendo si tiene como sentido o si hay como correspondencia. Y creo que muchas veces me se me va el tiempo en eso, en lugar de estar como clarificando las las fuentes y la información que puedo tener. Y y y si bien es un proceso, pues, también interesante, también siento que muchas veces cuando pienso en él, es como de: "Ay no, voy a estar como 2 horas corrigiéndome el trabajo de de hace una semana y no sé si quiero hacer eso ahorita". Entonces, sí, ha sido como complejo para mí como pensar en estos procesos.
Claro. Totalmente. Pues, mira, alinear tus acciones diarias con estas metas, no es cuestión de disciplina perfecta, ¿sabes?, sino de una coherencia amable. O sea, quizás, pueda ayudarte dejar de pensar que, mm, pensar en grandes cambios y y pen empezar por micro-decisiones que sabes tú que sí puedes, eh, sostener, ¿no?, o sea, que sabes que tú que sí las puedes llevar a cabo.
Okey. Okey.
Podrías intentar, quizás, algo que te pueda ayudar, que te pueda servir, no tengo la verdad absoluta, pero podrías intentar traducir cada meta en una acción mínima diaria, ¿sabes?, em, si la meta es grande, la acción puede ser pequeña, no sé, unos 5 minutos, un paso, una decisión constante y, pues también consciente, ¿no?, em, lo importante es la repetición, no la intensidad.
Claro.
Tú sabes, ¿no?, como como en el ejercicio, ¿no?, es la la repetición, no la intensidad. También podrías intentarlo, em
Sí, sí, sí.
revisar tus días sin juicio, ¿sabes?, en lugar a veces de que te preguntes luego, ¿por qué no hice más?, o, no sé, podrías, tam eh, en vez de eso, preguntarte: "¿Qué sí hice que me acercó, aunque fuera poco? Creo que eso cambia mucho el panorama o la relación que tienes con tus metas. También puedes tratar de de, mm, vincular tus acciones con tu identidad, no solo con resultados, o sea, actuar como la persona que quieres ser, suele ser más motivador que perseguir un objetivo lejano, ¿no? Entonces, eh, habría habrá días desalineados, pero eso no significa que estés fallando, o sea, todo lo contrario, pues, eres el o eres humano y y, pues, nada, o sea, volver a intentar también es parte del camino. Y, pues, yo, de verdad, espero que estos pequeños tips que te he dado, puede que que traten de resonar un poco en tu cabeza y, pues, trates de de memorizarlos un poco y y que te ayuden más que nada.
Okey. Claro. No, la verdad es que te agradezco mucho, pues, tus palabras y y, justamente, ¿no?, estos estos como tips y consejos que me estás dando. La verdad es que cuando estabas como mencionando las partes de del micro, o de acciones pequeñas, pues, sí me hizo mucho sentido a la forma en lo que muchas veces yo lo pienso, siempre estoy pensando como en bloques grandes de tiempo, bloques grandes de información que necesitan ser como puestos en en en las hojas, y creo que ver como las pequeñas victorias me puede como ayudar bastante a a procesar, ¿no?, el el tiempo, el esfuerzo que estoy como queriendo meter en este tipo de de actividades. Y y creo que voy a empezar como a quizás, reformar la manera en que en que estoy como pensando mis mis rutinas de trabajo. Creo que va a ser como muy benéfico y y sobre todo creo que me va a ayudar a justamente, a agarrar un ritmo quizás más estable, ¿no? Como dices, no de diario, pero sí que haya como un un avance que yo pueda como detectar. Y y de nuevo, oye, de verdad, muchísimas gracias. Te agradezco mucho el tiempo, tus palabras, y lo voy a poner en práctica.
Claro que sí. Claro que sí, de verdad, muchas gracias, gracias por la confianza y cuando quieras otra vez platicar, aquí voy a estar. Cuídate mucho y mucha suerte.